ใช่ค่ะ เพราะว่า เพราะว่าบ้านเราอะ โดยพื้นฐานคือเราเคารพแม่เรามาก ๆ แล้วก็มีอะไรคุยกัน แล้วก็ เขาเป็นแบบอย่างที่ดีให้เราอะค่ะ
อืม อืม
แต่ว่ามันก็มีใจลึก ๆ ที่ อย่างที่บอก การคาดหวังมันไม่เหมือนกัน เป้าหมายมันไม่เหมือนกัน
ก็อาจจะมีแบบฝืน ๆ กันไปบ้าง ก็คือ <chuckles>
สิ่ง สิ่งที่ลูกทำได้ ใช่ สิ่งที่ลูกทำได้ก็คือแบบเครียด แล้วก็คือจำได้เลยว่า ตอนปี 4 คือร้องไห้บ่อยมาก
อ๋อ
ใช้คำว่ามาก ๆ เพราะว่ามันต้องสอบ มันต้องแบบกดดันตัวเองด้วยว่า อ่า ในเมื่อแม่เนี่ย หม่าม้าเนี่ยตั้งเป้าหมายไว้แล้วว่าจะต้องอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นเราต้องเป็นคนที่อ่านหนังสือหนัก ใช่ แล้วปี 4 คือมันเป็นวิชาที่ อ่า แบบขั้นสูงขึ้นไปอีกอะค่ะ เขาใช้คำว่าขั้นสูง ถ้าภาษาบัญชีอะนะ มันจะแบบลึก
ว่ายังไงก็ต้องจบ เป็นบัญชี โอ้ อืม ก็คือบัญชีขั้นสูงไปเลย
ใช่ บัญชีขั้นสูง 1 ขั้นสูง 2 อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็แบบว่าตรวจ นักตรวจบัญชีที่มันลึกเข้าไปอีก อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันเครียด เครียดก็ทำได้อย่างเดียวคืออย่างที่บอก ทำตามหน้าที่ อ่านหนังสือ
โอ้โฮ อืม ก็คือ มันก็ไม่ได้มีตัวเลือกมากนัก
อือ ใช่ ถ ถามว่าไม่มีตัวเลือกเลย <chuckles> ไม่มีตัวเลือกเลยนอกจากจะอ่านหนังสือ แล้วก็จบให้ได้ภายใน 4 ปี
ก็ทำตัวเลือกที่มีไปก่อน <chuckles> ซึ่งจากตอนนั้นมาตอนนี้คุณแม่ก็รู้ว่าเราเครียดใช่ไหมคะ?
ค่ะ ค่ะ โอ้ เขารู้ เพราะว่าเราร้องไห้อะ เราโทรมา เราเหมือนแบบ เหมือนเด็กไม่มีความสุขอะค่ะ

เคยเจอเหตุการณ์ที่แบบเรา ความเห็นของเรากับครอบครัว ความคาดหวังอะ แตกต่างกันไหมคะ? ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน เรื่องแต่งงาน เลี้ยงลูก อะไรอย่างเงี้ยอะค่ะ
อืม อ๋อ คือเล่าเลยค่ะว่า เจอแน่ ๆ <chuckles> แล้วก็มั่นใจว่า ทุกครอบครัวต้องมี อย่างบ้านเราอะค่ะ ถ้าจะให้ชัดเลยเนาะ บ้านเราอะ ก็คือ ณ ปัจจุบันเลยนะ คือแม่น่ะอยากให้รับราชการ
อืม ค่ะ อืม
อา มันเป็นแบบว่าปัญหาคลาสสิกนะคะ <chuckles> ใช่ ๆ ๆ ใช่ค่ะ เพราะว่าเล่าพื้นเพก่อนค่ะ คือคุณแม่อะ กับคุณพ่ออะ เป็น เป็นครู ข้าราชการครูทั้งคู่
เป็นค่านิยม <chuckles> ที่อยู่ มานาน อ๋อ ยิ่งฝังแน่นเลยเนาะ
อา ยิ่ง เพราะฉะนั้นก็จะยิ่งแบบ ใช่ค่ะ อย่างที่บอกเลยฝังแน่นมาก ๆ แล้วก็ อ่า ความคิดเขาอะค่ะ คือการรับราชการ คือมันมั่นคง ซึ่งมันก็ถูก อา ใช่ค่ะ แล้ว
อืม มันก็ถูกในด้านหนึ่ง
ใช่ แล้วก็การที่เขาสร้างครอบครัวมาขนาดนี้ มี มีทรัพย์สิน มีนู่นนี่นั่นขนาดเนี้ย เขาก็ได้มาจากอาชีพนี้ อา แล้วก็แบบว่า มันมั่นคงนะ เงินเดือนเข้าทุกเดือน
ค่ะ อา โดยเฉพาะในระยะยาว อะไรอย่างงี้
ใช่ ใช่ค่ะ เพราะยิ่งตอนนี้คือเขาเกษียณแล้ว คือเขาเห็นชัดกว่าเดิมไงคะว่า ว่าแบบว่า เออ เนี่ย ทุกวันนี้ก็ไม่ได้ทำงานแหละ แต่ยังมีเงินบำนาญนะ อะไรอย่างเงี้ย เขาก็เลย เป็นจุดที่เขาอะ ผลักดันให้เราอะอยากสอบมาก ๆ มาแต่ไหนแต่ไรแล้วอะค่ะ ใช่ ๆ ๆ แล้วก็ แต่ถามว่า ด้วยคนยุคใหม่ แล้วก็สมัยใหม่อะเนาะ อาชีพมันเยอะขึ้นค่ะ มัน มันไม่ ใช่ มัน มันสมัยก่อนน่ะ ต้อง ต้องเข้าใจเขาด้วยว่า สมัยก่อนน่ะ อาชีพรับราชการ คือมันมั่นคงมาก ๆ แล้วก็เป็นอาชีพที่มีเกียรติ สมัยก่อน อ่า เพราะฉะนั้น แต่ว่ายุคสมัยนี้มันเปลี่ยนไป
อา อา มีบำนาญ อืม อยากทำอาชีพนี้บ้าง ค่ะ ตัวเลือกเราเยอะมากกว่าสมัยของเขา ค่ะ จริงแหละ

อ๋อ ก็คือมีคนอื่นรับราชการแม้จะไม่ใช่ครู อย่างงี้เหรอคะ?
เพราะว่าของน้องชาย ใช่ ใช่ค่ะ อย่างน้องชายเป็นหมอ ใช่ไหม เขาก็มั่นคงไปแล้ว อา ใช่ ก็จะถามว่ามัน ความขัดแย้งอะค่ะ เราก็เห็นในมุมมองของเขาว่า เขาหวังดีจริง ๆ ใช่ ใช่ ๆ อา อย่างน้อง น้องก็มั่นคงแล้วอะ ใจลึก ๆ ของคนเป็นพ่อเป็นแม่อะค่ะเขาก็ต้องห่วงเรื่องนี้อยู่แล้ว
อ๋อ ยิ่งแล้วใหญ่ อืม มันมีดี อืม มันดีนะ อะไรอย่างงี้ เขาก็สบายใจไปแล้ว 1 เปราะ อะไรอย่างงี้
ใช่ ใช่ ๆ แล้วก็ แต่ว่าเราก็ต้องหาจุดตรงกลางอะค่ะ อย่างเขาอยากให้เราสอบ ใช่ไหม เราก็ตั้งใจอ่านหนังสือให้เขาแหละ แต่เราก็ต้องมีเงื่อนไขของเราเหมือนกันว่า อา ถ้าตั้งใจแล้ว ถ้ามันสอบไม่ได้เนี่ย
อืม ไปสอบ อือ
ก็ว่ากันไม่ได้นะ เพราะว่าทำให้เต็มที่แล้ว อา เรา เราก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนกันนิดหนึ่ง
ก็ ใช่ อ๋อ แล้วก็ไปสอบให้เขา ใช่ไหมคะ?
ใช่ สุดท้าย คือวิธีของเรานะ ก็คือลดความขัดแย้งก็คือครึ่ง ๆ อ่า คนนี้ต้องการแบบนี้ แม่ต้องการอย่างงี้ เราต้องการอย่างงี้ อา ทำให้ตรงกลาง แต่ผลลัพธ์ก็ต้องตกลงกันก่อนว่าเราทำให้เต็มที่แล้ว ใช่ค่ะ คือถ้ามันไม่ได้ มันก็ไม่ได้นะ อ่า อย่างเราเราก็มีในใจแล้วแหละว่าเราจะไปทำอะไรต่อ อะไรอย่างเงี้ย แต่ถามว่าลึก ๆ ค่ะ
อ๋อ ก็อีกเรื่องหนึ่ง อืม แล้ว อ๋อ แล้วตอนนั้นไปสอบจริง ๆ เหรอคะ?
ก็สอบค่ะ ต้องไปสอบค่ะ ต้องไปสอบ แต่ยังไม่ได้สอบนะ แต่ว่าตอนนี้ยังอยู่ในช่วงแบบนี้เลยแหละ <laughs> ใช่ เพราะว่าสอบเดือนหน้าเนี่ยแหละค่ะ เดือนหน้า 2 เดือนหน้าเนี่ย เออ เพราะฉะนั้นก็
ผ่านไหม? อ๋อ โอเค หมายถึงว่าก็ไป อ๋อ อืม แล้วได้คิดไหมคะว่าถ้าเกิดว่าผ่านจริง ๆ ขึ้นมา จะทำยังไงต่อ?